อ๋อ เข้าใจเลยค่ะ คุณแม่เขาแอบเป็นห่วงน่ะค่ะว่า เพื่อนรูมเมตของเราน่ะเขาจะทิ้งเราไป แล้วทีเนี้ย เราก็จะต้องลำบากไปหาเพื่อนใหม่ไปปรับตัวใหม่ อย่างเงี้ยค่ะ เขาก็อยากจะให้เราอยู่ด้วยกันแบบนาน ๆ แบบอย่างสบายใจเนาะ อ๋อ อันนี้ถือว่าดีนะคะ เพราะมันก็ดูเป็น อ่า พื้นฐานการที่อยู่กับคนอื่นได้ดี ดูเป็นการใส่ใจตัวเอง แล้วก็รักษาความสะอาดในการที่อยู่กับคนอื่นเนาะ อันอย่างเงี้ยค่ะ เราก็น่าจะ แล้วเพื่อนน่ะค่ะ เพื่อนรูมเมตน่ะค่ะ เขาก็ทำแบบเราไหมคะ?
ค่ะ ใช่ ๆ ๆ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ก็เหมือนกันเลย เขาก็ อุ๊ย! จริง ๆ แล้วเขายิ่งกว่าเราอีก เขา ด้วยเขา เพราะเขาเป็นคนเรียบร้อยด้วยเนื้อแท้ของเขาเนาะ ออก ของเราเนี่ย จะเป็นแบบว่าแกล้งเรียบร้อย เพื่ออยากได้ เพื่อนคนนี้มา <chuckles> แต่ของเขาอะเขา คือเรียบร้อยด้วยตัวของเขาเองจริง ๆ จะพูดจะจาอะไร ก็คือน่ารักไปหมดเลยค่ะ พูดเพราะ แล้วก็เป็นคนแบบอ่อนหวาน อะไรอย่างเงี้ย เราอยู่กับเขาเราก็แบบมีความสุข เราก็รัก รักเขามากเลยอะค่ะ
อุ๊ย โอ๊ย ดีจัง อ๋อ ค่ะ อือฮึ โอ้โฮ โชคดีจังเลยค่ะ ที่ได้รูมเมตน่ารัก ๆ แบบนี้ แล้วรูมเมตน่ะค่ะ อุ๊ย! พอพูดว่า คำว่าพูดเพราะ แล้วก็เรียบร้อยน่ารักอะ แบบเนี้ยค่ะ มันทำให้นึกถึงสาวเหนือเลยค่ะ เพื่อนของคุณเนี่ยค่ะ เขาเป็นคนที่ไหนเหรอคะ? พอจะเล่าได้ไหมคะเนี่ย?
เขาเป็นคนภาคกลางเนี่ยแหละค่ะ เป็นคนจังหวัดราชบุรี แล้วคนราชบุรีเขาจะมีสำเนียงของเขาอะ สำเนียงราชบุรีที่แบบ กระต่าย ใช่ ๆ มันจะเป็นเอกลักษณ์ แล้วด้วยความที่เขาเป็นคนเรียบร้อยด้วย แล้วก็พูดด้วย ส การติดสำเนียงราชบุรีอะ มันเลยดูน่ารักไปกันใหญ่ แล้วเขาก็หน้าตาน่ารักด้วยนะคะ
อ๋อ เป็นคนภาคกลางราชบุรี ค่ะ อ๋อ เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมคะ? อา ๆ ๆ อืม ค่ะ

อืม แล้วแบบเนี้ยมี มีติดสำเนียงราชบุรีมาบ้างไหมคะ? เพราะว่าเราอยู่กับเพื่อน คุยกับเพื่อนทุกวันเลย มีหลุดบ้างไหมคะ?
ก็จะมี ก็จะมีแบบว่าเป็นคำศัพท์บางคำที่เพื่อนเขาชอบพูดอย่างเงี้ยค่ะ เราก็แลบ มีพูดตามเขาบ้าง แล้วตลกดีบางทีก็แบบว่าพูดแซว ๆ กัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ขำ ๆ เพราะว่าเราก็เป็นคนใต้อย่างเงี้ย บางทีมันก็มีคำที่แบบเป็นคำใต้ที่เราพูดแบบว่า ก็จะขำ ผลัดกันขำกันไปขำกันมา <chuckles>
อ๋อ ค่ะ อ๋อ อุ๊ย ค่ะ ทุกอย่างดูลงตัวจังเลยค่ะ ต่างคนก็ได้ต่างเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ จากอีกคนหนึ่งเนาะ พอได้ พอ พอได้ฟังอะค่ะ มันดูแล้วมันยิ้มตามเลยค่ะ เหมือนได้เจอเพื่อนที่ลงตัว เหมือนคนที่แบบ อ่า ต่างที่ต่างถิ่นมา แล้วก็มาอยู่ด้วยกัน แล้วรู้สึกว่ามันลงตัวด้วยค่ะ รู้สึกว่าอยู่กันได้ ทุกอย่างมันก็เลยดูฟังเป็นเรื่องราวที่อบอุ่นไปเลยค่ะ อุ๊ย โชคดีจังเลยค่ะที่ได้รูมเมตดี ๆ แบบนี้ ค่ะ
อา ใช่ ค่ะ ค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ คือที่เขาบอกว่า เอ่อ ดูคนเนี่ยให้ดูจากกิริยา ท่าทาง วาจาที่ใช้อย่างเงี้ย ได้ผลเลยนะคะ เพราะว่าเราก็มองเขาจากตรงนี้อะค่ะ ลักษณะท่าทางที่เขาพูดจา อะไรอย่างเงี้ย เราก็มองว่าคนเนี้ยน่าจะแบบว่าเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งอะ แล้วก็ แล้วก็ไม่ผิดด้วยอะค่ะ เขาก็เป็นคนน่ารัก แล้ว เขาอะมีแบบว่าหนุ่ม ๆ มาจีบนะคะ เพราะว่าเขาเป็นคนน่ารัก
อา ค่ะ อ๋อ เป็น แล้ว
ค่ะ เราก็ได้ ได้ประโยชน์จากการที่เขามีหนุ่มมาจีบ <chuckles>
อ๋อ ได้ประโยชน์คือ เรื่องของกินหรือเปล่าคะ? ถ้าพูดมาอย่างเงี้ย อ้อ
ใช่ ถูกต้อง ถูกต้องเลย แล้วจะมี พ ด้วยความที่อยู่หอในหอหญิงอะค่ะ ก็จะมีเวลาปิดหอใช่ไหมคะ 4 ทุ่มเป๊ะ อะไรอย่างเงี้ย แม่บ้านก็จะปิดล็อกเลยไม่สามารถออกได้ แต่ว่า มันจะมี เอ่อ ช่องบานเกล็ดอะค่ะเล็ก ๆ ที่แบบว่าบางช่องเนี่ยบานเกล็ดมันเสีย อย่างเงี้ย มันก็เป็นช่องโหว่อยู่ ใช่ไหมคะ หนุ่ม ๆ เขาก็จะแบบว่าซื้ออาหาร อย่างเงี้ยค่ะ มาให้เขา ซึ่งเขาซื้อมาเยอะ คือ ซื้อเผื่อเราด้วย เขาก็เป็นหนุ่มที่มี มารยาทเนาะ เขาก็แบบว่า ไม่ได้ซื้อเฉพาะคนที่เขาชอบคนเดียว เขาก็ซื้อเผื่อเราด้วย อะไรอย่างงี้ เราก็เลยได้อานิสงส์ <chuckles>
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ ค่ะ อ๋อ ค่ะ โอ้โฮ ค่ะ โอ้โฮ รู้สึกโชคดีจังเลยค่ะ นอกจากจะอยู่ด้วยกันอย่างลงตัวแล้วเนี่ย ยังได้อานิสงส์จากเพื่อนที่มี เพื่อนหน้าตาน่ารักแล้วก็คนสวย ก็คือได้อิ่มไปตามเพื่อนเลย ใช่ไหมคะ โอ้โฮ ฟังดูเป็น ค่ะ
กินไปกับเขาด้วย ค่ะ ค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ ค่ะ แล้วเขาก็เป็นคนเรียบร้อยด้วยนะ เขาเป็นคนแบบว่าไม่ลงมาเจอหนุ่มด้วยตัวเอง ว ไว้ตัวนิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะแบบ โอเค ใช่ ใช่ ใช่ โอเคเดี๋ยวเราลงไปเอาเอง อะไรอย่างเงี้ย เราก็ลงมาฉึบฉับ ๆ เราก็ลงไปรับของ เห็นแก่ของกิน <chuckles>
อ๋อ แล้วเราเป็นหน้าที่หรือเปล่าคะ? รับ เรารับหน้าที่ โอ้โฮ นึกออกเลย โอ้โฮ ๆ อันนี้ไม่ได้เห็นแก่เพื่อนเลยใช่ไหมคะ? ไม่ได้เห็นแก่เพื่อน อ๋อ นั่นไงว่าแล้ว คำตอบต้องเป็นอย่างงี้ โอ้โฮ ฟังดูแล้วมันก็ดูน่ารักดีนะคะ ดูเป็นเรื่องราวที่น่าจดจำดี ดูเป็น story ที่น่ารักดีอะในมุมเพื่อน ๆ อะค่ะ แล้วอย่างเงี้ยอะค่ะ อยากจะให้คำแนะนำ สำหรับคนที่ไม่กล้าที่จะเปิดใจ ไม่กล้าที่จะรับเพื่อนใหม่ รู้สึกขี้อาย หรือรู้สึกอึดอัดอะค่ะ ให้เขาเริ่มจากอะไรได้ดีคะ
ใช่ แบบ ใช่ ค่ะ

โอ้โฮ! คำแนะนำเนี้ยคือถือว่าดีมาก ๆ เลยค่ะ ก็คือเริ่มจากตัวเราก่อนเนาะ เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้มากมาย นอกจากที่เราจะเอาตัวเราเนี่ยเปิดเข้าไปหาเขาเนาะ แสดงความเป็นมิตรด้วยการยิ้มสู้ แล้วก็แสดงความใส่ใจ สนใจ ด้วยการสอบถามเรื่องอาหารการกิน เป็นอยู่ อันเนี้ยค่ะ มันก็สื่อได้ ได้เลยว่า เราอะใส่ใจแล้วเราก็จริงใจ แล้วมันก็เป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เราอะค่ะมาดี เรามาดีนะ เรามาด้วยความหวังดี เรามาด้วยความรัก เนี่ย มันสามารถวัดจากรอยยิ้ม ค่ะ อา ค่ะ ดีจังเลยค่ะ ดี ๆ ค่ะ เอ๊ะ! แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ มันมีแบบว่าความห่วงใยกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ ค่ะ
ค่ะ อย่างเงี้ยค่ะ นอกจากเพื่อนที่เล่ามาแล้วเนี่ยค่ะ มีความประทับใจที่แบบว่า โอ้โฮ! รู้สึกโชคดีจังเลย ประทับใจกับเพื่อนคนนี้จังเลยอะค่ะ
ก็จะมีตอนที่ ที่ไม่ ไม่สบายอะค่ะ คือจริง ๆ แล้วอะเป็นเขาแหละที่ไม่สบาย แล้วเราอะก็ได้ไปดูแลเขาที่โรงพยาบาล เพราะว่าด้วยความที่มาจากต่างจังหวัดทั้งคู่ พ่อแม่เขาก็ยังแบบมาไม่ถึงโรงพยาบาล อย่างเงี้ยค่ะ เราก็ไปดูแลเขาก่อน แล้วพอพ่อแม่เขามาถึงอะพ่อแม่เขาก็แบบว่า "ขอบคุณเรามากเลย" ที่แบบเมื่อคืนเขาผ่าตัดไส้ติ่งอะ เราก็แบบอยู่ดูแลเขาทั้งคืนน่ะค่ะ ค่ะ พ่อแม่เขาก็แบบ "ขอบคุณมากเลย" แล้วเขาก็แบบว่า หลังจากนั้นน่ะเขาก็ยิ่งแบบเหมือนรักเราเหมือนลูกเข้าไปอีก มีอะไรก็คือถามถึงเราตลอดอะค่ะ ถาม ถาม มากับเพื่อนว่า ว่า "เนี่ย เพื่อนเป็นไงมั่ง?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ เขาก็ห่วงใยเราตลอด เราก็เหมือนมีแบบว่าพ่อแม่ใหม่มาอีก อีกคู่หนึ่งอะค่ะ
อื้อฮือ ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ! ค่ะ อา นั่นแหละค่ะ นั่นแหละค่ะ ใช่ เหมือนมีพ่อแม่เพิ่ม เหมือนมีคนรักเราเพิ่มขึ้นมาเลยใช่ไหมคะ โอ้โฮ! โมเมนต์แบบนี้ฟังแล้วก็อิ่มใจ ใจฟูจังเลยค่ะ รู้สึกว่า เผลอยิ้มตามไปทุกตอนเลยที่ ที่ได้ฟังมานะคะ ด้วยความรักแล้วก็ความรัก อา โอ้โฮ! เป็นช่วงเวลาที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ ได้เจอเพื่อนดี แล้วก็ได้เจอครอบครัว เพิ่ม ที่ดีอีก โอ้ วันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดี ๆ ใหม่ ๆ แบบนี้ให้ได้ฟังอะค่ะ
ใช่ ๆ เหมือนมีพ่อแม่เพิ่ม ใช่ค่ะ ค่ะ ก็ ช่วงนั้นก็เป็นชีวิตที่แบบสนุกมากเลยค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ ด้วยความยินดีเลยค่ะ ขอบคุณที่มาฟังกันวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะ

ค่ะ ก็คือ ตอนแรกเลยเนี่ย ที่มาเนี่ยต้องอยู่หออะค่ะ แล้วมันก็จะต้องเป็นหอของมหาลัยเนี่ย เขาก็จะต้องมีรูมเมตเนาะ ที่จะมาอยู่ด้วยกัน เราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ ใช่ ทีนี้เราก็ต้องแบบว่า เริ่มเล็งละ เล็งหาคนที่แบบว่าหน้าตาดูแบบว่าไม่มีอะไรอะ ดูแบบว่าเรียบร้อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเราก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะ
อ๋อ ค่ะ อุ๊ย! ฟังดูตื่นเต้น ค่ะ <chuckles> เริ่มเล็ง อ๋อ หน้าตาดู ค่ะ หน้าตาดูเป็นมิตร ใช่ไหมคะ? คือเล็งไว้ก่อนเลย คือแบบดูเป็นคนเรียบร้อย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไอ้คนที่แบบว่าบอกว่า เรียบร้อยเนี่ยค่ะ มัน มันสื่อถึง มันเอาอะไรมาสื่อได้คะว่า คนเนี้ยเขาเรียบร้อยอะ? ค่ะ
ใช่ ๆ ๆ ค่ะ ใช่ <chuckles> ขั้นแรกเลย เราดูจากกระโปรงเขาก่อนเลย เพราะว่าเด็กปี 1 ค่ะ เด็กปี 1 ที่แบบเรียบร้อย ๆ เนี่ย เค้าจะใส่กระโปรงปรี๊ดคลุมเข่า มา ซึ่งเราก็ใส่อย่างงั้น ใช่ แต่มันก็จะมีแบบว่าเด็กที่แบบว่าเปรี้ยวซ่าก๋ากั่นน่ะ เขาก็จะใส่แบบอื่นมา อะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบ "เดี๋ยว! เปรี้ยวซ่าก๋ากั่นเอาไว้ก่อน เพราะว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะรับมือกับพวกเธอจ้ะ" แล้วก็หาคนเรียบร้อย ๆ ใช่ ๆ แล้วก็ได้รูมเมตที่น่ารักมาค่ะ ในที่สุดแล้ว หลังจากการที่เรายืนเล็งซ้ายเล็งขวา แล้วก็เข้าไปติดต่อเขาแบบ เข้าไปสวัสดีเขา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเราก็ต้องเป็นมิตรก่อนน่ะ แบบเราจะตั้งกำแพงสูงมากไม่ได้ เพราะว่าเราต้อง ตอนนั้นเราต้องการเพื่อนใหม่ ต้องการการปรับตัวค่ะ ตัวเราเองก็ต้องปรับตัวด้วย ก็เข้าไปทักเขาแบบ "สวัสดี" อะไรแบบนี้ ใช่
อือฮึ โอ้โฮ! อ๋อ คลุมตาตุ่มไปเลย ใช่ไหมคะ? ยาว ๆ เลย ใช่ไหมคะ? อา อืม เปรี้ยวซ่าก๋ากั่น อ๋อ โอเค เหมือนมีการคัดกรอง อืม เหมือนมีการ โอ้โฮ โอ้! เป็นวิธีที่ดี เป็นวิธีที่ดีก็คือ เริ่มจากการที่เราเอาตัวเราเข้าหาเขาก่อนเนาะ อ้อ วิธีนี้ใช้ ใช้ได้ง่ายเลยค่ะ แล้วก็เริ่มต้นที่ตัวเราเนี่ย คือมันดีที่สุดแล้ว จะรวมความตรงนี้ ส เข้าหา ค่ะ
ค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ แล้วก็คือแบบว่า ใช่ คือเราเล็งเขาแล้วอะ ฉะนั้นคนเนี้ยฉันต้องได้ ฉันต้องได้คนนี้เป็นรูมเมต ถ้าเกิดว่าเรามัวแต่ชักช้าเนี่ย คนอื่นอาจจะสอยไปก่อน อย่างเงี้ยค่ะ เราก็เข้าไปคุย คุยกับเขาเลย "มาจากที่ไหนเหรอ?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เริ่มต้นบทสนทนากัน ใช่ ๆ ใช่ ใช่ค่ะ ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ อะ ไม่ใช่คนพูดเก่งเลยนะคะ แต่ว่าสถานการณ์มันจำเป็นต้องทำอะค่ะ แล้วก็ต้องเอากำตรงนั้นไปค่ะ ไม่งั้นเราจะใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้ ค่ะ
อ๋อ โอ๊ย น่ารักจังเลยค่ะ อือ ทำตัวตีสนิท ใช่ไหมคะ? อันนี้เขาเรียกว่า ทำตัว ตีสนิท <laughs> โอเค อ๋อ โอเค เข้าใจเลยค่ะ เข้าใจเลยว่า เราจะต้องเลือกคนที่แบบ เราสามารถใช้ชีวิตอยู่กับเขาได้เนาะ คือนึกถึงในระยะยาวที่เราสามารถจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ แล้วก็อยู่แบบสบายใจ อยู่แบบปลอดภัย อย่างเงี้ยค่ะ โอ้โฮ! ดีจังเลยค่ะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ มีการดูแลตัวเอง หรือรักษาเรื่องมารยาท แล้วก็รักษาวัฒนธรรม ที่เราย้ายไปต่างบ้านต่างเมือง อย่างเงี้ยค่ะ ได้แบบตามสโลแกน "เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม" อย่างเงี้ยค่ะ มีวิธีไหนที่ทำแล้วได้ประโยชน์ เห็นผลบ้างไหมคะ?
ค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ ค่ะ ใช่ ๆ อือฮึ ค่ะ